Ah, hindi. <gasps> Pero may instances dati na, <gasps> ah, naghatid kasi ako ng phone and then, ah, parang chumichika-chika yung ano yung isang katrabaho. Alam mo yung sipsip sa boss? Ganyan.
Ah, okey. Mm. <chuckles> <gasps> Tapos? Ah, okey, oo.
No'ng wala yung boss namin, nung hindi pa bumababa nasa kwarto pa lang siya, nasa baba kasi kami nun. <gasps> Ayan, medyo may mga parinig-parinig siya, so kami tahimik lang. And then, alam mo, biglang bumaba yung boss. Hala! Parang, uy, okey okey kami? Bakit kanina parang galit na galit siya sa mundo? Alam mo yung bigla-bigla siyang bait, transform na akala mo wala siyang ginawa. So
Mhm. Ay, gano'n? Oh, galit nga siya sa inyo.
Oo. Kaya sabi ko, "Ha! Ano 'yon <gasps> pakitang tao, ah." Ganon na akala mo walang nangyari na hindi kami inaway, ganyan.
Hmm, so paa ah, okey.
Nagtatawanan na lang kaming ano, magkakatrabaho tapos, hmm, "Sipsip." Gina gumagano'n, gano'n na lang.
<chuckles> So, ano ba, nasolusyonan niyo ba 'yon, para maging, ah, huminahon yung sitwasyon or hindi?
Ah, alam mo kasi sa kami kasi hindi kami lumalaban. Ah, ano lang nagve-vent lang kami pero, ah, hinayaan lang namin. Kasi sabi namin kapag sinabayan mo, kapag binuhusan mo ng gasolina yung apoy, siyempre lalong aalab 'yon, lalong lalakas yung apoy. So, hindi mo na siya mapapa ah, mapapatay yung apoy. So, ang ginagawa namin tahimik lang kami. Hindi kami gano'n na lumalaban. Ah, hahayaan na lang sabi ko, "Lilipas din yan." Eh, gano'n naman talaga siya, may toyo. Kung minsan okey, minsan untouchable.
Mhm, okey. Mm. Ah, totoo. Ah, okey. <chuckles> So, nag so, yun naman yung ano, nagwo-work naman sa inyo 'yon?
Well, oo. Kasi ngayon, ah, balita ko kasi may mga bago kasi medyo palaban sila. So, kami dati tini-take lang namin, eh. So, para kaming sponge na tini-take lang namin yung binabato sa'min. Ah, na ano, hindi kami lumalaban ganyan. So, meron kahit konti may mga ano man may man stressful man siya, may mga konting hindi naman pagkakaintindihan pero hindi naman gano'n kalaki. Ngayon kasi daw do'n sa wo work ko kasi umalis na kasi ako do'n. Sabi ngayon nag-aaway-away na ngayon sila. So, parang oo hindi na sila yung mga ano na, yung mga bago na dum natuto na din silang lumaban, do'n sa taong 'yon. Mm.
Mhm. Oo. Mhm. Mhm. Ah, okey. Ay, gano'n? Hmm. Hmm.

Ang masaklap, yung boss minsan hindi niya inaalam kung ano ba talaga yung ugat ng, ah, pag-aaway ganyan, yang hindi pagkakaintindihan. Basta kasi siya, kung ano yung narinig niya, yun na lang din. Alam mo yung kung sinong pinagkakatiwalaan niya, kung sino yung medyo parang, ah, na a a medyo kapani-paniwala ang, ah, story siya na yung kinakampihan.
Mhm. Ik oo, yun na, dun na siya nag-stick, hmm. So, ayun.
Yeah. So yun, yung medyo nakaka-stress, mm.
Oo, siyempre wala ka na doon.
Mhm.
Pero na na-try mo na rin ba na naging toxic 'yong boss mo? Tsaka o kaya sobra 'yong workload, o kaya na-bu-burnout ka na dahil sa trabaho noon?
We well, oo. Alam mo, naalala ko kasi kahit bumabagyo alam mo yun, kahit bumabagyo, walang day off day off, kahit may brownout.
Mm. Ay, talaga? Ay, grabe.
Totoo, kaya sabi ko, nung nakalaya ako nung nakapag-resign sabi ko, "Buti na lang talaga. Nakaalis na ako dun sa company na yun." Parang alam mo yung imbes na, um, though, ah, sahod wise sa pera medyo kawalan. Pero kasi kapag iniisip ko na yung mga ginawa kong pinagdaanan ko grabe sabi ko para lang mag, ah, magtrabaho. Ah, ah, 'pag nag-duty ka, calls ganyan, duty calls ganyan, meron pa nga one time, eh, nag-24 hours kami.
Mm. Oo. <chuckles> Talaga? Kinaya niyo yun?
Yeah. Oo, nag-24 hours pa kasi kami. May parang team building sila, so yung hindi sasama sila yung mag, ah, tatrabaho. So wala kaming kapalitan, walang tulog, so 'yon, 20 Pero pinakamasaklap talaga 'yong one time na bumabagyo talaga. Alam mo 'yong kasapu ah, kailangan kasi ng ano, eh, ah, ng ah, call, ay, nung phone, ihahatid sa bahay. So sabi nila kukunin namin do'n sa place nila 'yong phone.
Ay, sobra naman. Mm, okey. Mhm. Okey. Mhm.
Kaso sabi ko, "Bumabagyo, so pwede po bang mag-day off?" Wala, ayaw. Wala daw iba. Kasi yung mga yung malapit sa bahay ng boss namin, ayaw mag-duty yung sinasabi kong toxic na tao. So, ayaw niyang ma-hassle siya so kahit ma-hassle nalang yung iba, basta 'wag lang siya. Yun din yung toxic na trait ng mga empleyado minsan, hindi sila masyadong hindi sila makisama, ayaw nilang makisama. Ayaw nilang magbigay. Basta okey sila kahit, ah, ano ng gawin ng mga kasama nila, ganyan so basta sila nasa bahay safe, ganyan.
<chuckles> So, anong ginawa mo? Yes? Mhm, oh. Nagbibigay, oo. Mm.

Oo kasi
Ba pa'no? So pa'no yun?
ah, masaya ako sa ginagawa ko. Parang yung work ko kasi ngayon, parang nakikipag-usap lang siya. So, feeling ko nakikipag-usap lang ako na, ah, ganito lang, nakikipag-converse lang, sa taong kakilala ko. Hindi ko siya tine-take as, ah, work, kaya hindi ako nai-stress. Hmm, actually, ah, na na masaya ako sa work ko ngayon. Mm.
Mhm. Oh, okey. Job. Oo. So, parang kulang. Parang nagliliwaliw ka lang. So maganda yun. So so far hindi ka naman, oh
Hmm. Ang ang kagandahan pa nga oo. Ang kagandahan pa ng work ko ngayon, alam mo yung sa'kin yung time ko. Hindi wala akong boss na sinusunod. Hindi ko kailangan makipagplastikan or no, not the word. Hindi ko kailangang makisama sa mga tao, ah, tawag dun, physically. Kasi
Mm. Oh, so nakokontrol mo. <laughs> Oo, okey. So, work from home ka na?
hmm, oo, work from home. So, hindi ko kailangan na mak pakisamahan yung mga tao na toxic, ganiyan. Tsaka isa ilang oras lang naman, eh, so okey lang. Okey ako dun. So, masayang-masaya ako sa work ko ngayon. Mm.
Hmm. Oo. Okey. Oh, so hindi sabagay, pinagdaanan mo yung sobrang toxic na work, na boss, na workmates, tapos kaya yung feeling mo yung work mo ngayon, it's fun, masaya. Ayan, hindi ka na na-stress.
Mhm. Totoo. Gustong-gusto ko. Na-e-enjoy ko siya actually, kasi ano, di dito nga, ah, nung ano nga, eh, yung work ko nga ngayon, eh, napatunayan ko na madaldal pala ako.
<laughs> Oo, kasi sabi mo tahimik ka. So ayun, thank you sa mga na kuwento mo. Marami akong tip na na-ano, nakuha.
Oo. Salamat din.